Karena kan misalnya mhm?
Ak nah, Kak, nih, pas momen ah, gimana Kak?
Iya, karena kan kalau misalnya namanya kerja meskipun dari rumah kan, harus jaga profesionalitas, gitu ya. Jadi ya, eee, halangan-halangan atau gangguan apa yang mungkin datang, ya harus diantisipasi gitu kan. <chuckles>
Heeh. <chuckles> Oke Kak, nih pas kamu kerja dari rumah nih, pengalaman kamu, menurut kamu kerja dari rumah itu, apakah produktivitas kamu jadi naik atau justru malah sebaliknya?
Oke, kalo ngomongin produktivitas sih, menurut aku, mmm pas awal-awal mungkin agak susah ya. Karena kan, nggak ada tempat untuk bertanya gitu kan. Terus juga, peralatan kantor juga nggak lengkap kan, nggak ada, cuma ada laptop aja, gitu kan, yang dari kantor, jadi agak susah dan. Tapi setelah, eee, jalan en enam bulan lebih gitu ya, kerja remote dan aku udah makin terbiasa, gitu. Mungkin karena juga udah mungkin paham ya dengan kerjaannya, udah mahir, gitu kan, nggak nggak perlu banyak tanya lagi, otomatis aku juga berkurang, gitu kan, kendala-kendala atau masalah yang dihadapi. Dan akhirnya bisa lancar gitu, tanpa harus nanya-nanya atau merepotkan rekan kerja, gitu paling sih. Mmm.
Na mmm. Oh, mhm. Heeh. Heeh. Mhm. Ada tips and eee, ada tipsnya nggak sih, Kak, buat, eee, yang mau cari, buat aku nih, yang lagi cari-cari kerjaan remote.